Ừ, xong rồi, kiểu như nà, mình nà một hướng nội thì có khi là, kiểu, ngại chia sẻ mà khách bật bắt chuyện nhiều quá thì nhiều khi là mình cũng cảm thấy là phiền rồi nà, kiểu, ngại chia sẻ như vậy. Đó, thì, ờ, kiểu như là, có một cái áp lực tâm lý rồi. Thế thì làm sao mà bạn vượt qua được cái thời gian đấy để mà có thể đi làm tiếp như vậy?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Thì cũng, gọi là, cũng hên là đồng nghiệp của mình với lại chủ của mình rất là tâm lý, cũng rất là thân thiện, dễ thương nữa. Thành ra là khi mà mình gặp khó khăn về ừm, thì khi mà mình gặp khó khăn về việc nói chuyện như vậy á thì, gọi là, đồng nghiệp mình cũng chỉ mình cách nói chuyện sao cho tốt hơn. Rồi khi lỡ ra mà gặp có chuyện với khách hàng á thì đồng nghiệp mình cũng, gọi là, giúp giải vây nữa, thành ra là mọi thứ đều ổn. <laughs>
Ồ, vậy cũng khá là may mắn. Ờ, như là, kiểu, chắc là mấy ngày đầu đấy là cái công việc đấy là cũng phải đứng khá là nhiều, đúng không? Thế không biết là có đau chân không? Thì là tại vì cái công việc nà ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, tại bãi biển mà thành ra rất là nhiều khách hàng luôn.
Đó, xong rồi, kiểu, trước đấy thì đang đi ăn, đi học sẽ là sướng rồi thì bây giờ phải đi làm ở bên ngoài trời, lại còn nà bên ngoài trời nữa, đúng không nhỉ?
Đúng rồi. Đúng rồi, nóng nực quá trời luôn, mà hên là được ăn kem free nên thành ra là cũng <laughs> vớt vớt vát lại được. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi.
Trời. Đó. À, ơ, đấy là liềm vui của cái nghề đấy, đúng không? Cái niềm vui của nghề là được ăn kem miễn phí. Ờ, thế thì, kiểu, tự đi tìm một mình như vậy thôi à, chứ núc đấy là không có bạn bè rủ rê đi làm cùng à?
Ờ, h hông á, mình chỉ, gọi là, xin đi làm thử tại vì bạn bè mình ai cũng, gọi là, đi chơi với gia đình hết rồi, thành ra cũng chỉ còn mình mình à.
À, vậy là có một mình mình chăm chỉ, nhưng mà sau khi mà đi làm xong ấy, thì có những cái đồng nương đầu tiên rồi thì có cảm thấy nó vui không?
Ừm.

Ừ, không là có khi là nhiều khi là bây giờ trong cái thời buổi bây giờ khách nhiều khi khách ăn không vừa miệng cũng chả biết nà khách bảo mình cũng không biết được là khách phàn nàn về cái vấn đề gì đâu, đúng không? Nhiều khi nà ừm.
Đúng rồi, thành ra cũng khó nữa! <laughs>
Ừm. Thế thì bây giờ khi mà đi làm, nhận những cái lời mấy hôm đầu đi nhận những cái lời, kiểu, ờ, bị phạt như vậy thì tâm lý nó có vững không? Kiểu, có, kiểu, nghĩ rằng "Thôi ngày mai phải nghỉ" không?
Ưm, ưm. <laughs> Thì lúc đó là, kiểu như, lần đầu tiên mà bị mắng. Tại chỗ làm cũ của mình á, mình cũng không bao giờ bị mắng, tại vì lúc đó mình làm sai á thì, kiểu như, được chủ với lại đồng nghiệp, ờ, thấu hiểu, thành ra là cũng không quá bắt bẻ gì cho lắm. Thế nên là khi làm ở đây lần đầu tiên bị mắng như vậy mình cũng, gọi là, muốn khóc luôn mà, kiểu như, chỉ muốn ngày mai là bỏ việc luôn. <laughs>
<laughs> Ừ, đấy, ừm. Ừm. Ơ. Ờ, đấy, gọi là, cũng, kiểu, hơi là vỡ mộng ấy, tại vì trước giờ mình đi làm ở chỗ kia thì mọi người thân thiện biết bao nhiêu, đó, thì xong rồi có gì thì mọi người hướng dẫn, với cả công việc ngày trước thì nó cũng, gọi nà, ừm, gọi nà, ít thao tác hơn, dễ hơn, đúng không? Bây giờ khi mà làm công việc mới thì nó phức tạp hơn. Thế nhưng mà, kiểu, bị mắng như vậy xong thì không phản ứng nại với sếp mà mình cũng nặng lẽ mình tủi thân xong mình khóc thôi hả?
Đúng rồi. Đơn giản. Ừm, đúng rồi. <laughs> Tất nhiên là phải, gọi là, xin lỗi sếp rồi nói là hứa là từ nay sẽ, gọi là, ờ, không tái phạm như vậy nữa, rồi hứa này hứa nọ, rồi sau đó rồi cũng ráng làm tiếp công việc cái về nhà khóc. <laughs>
<laughs> Ừm. <laughs> Ừ, nhưng mà, ừm, về nhà như vậy nà chỉ có một mình mình thôi còn không có ai chia sẻ hả?
Đúng rồi, tại vì mình cũng hông muốn chia sẻ với ba mẹ cho lắm, tại vì sợ ba mẹ lo rồi nói là kêu nghỉ làm đi, kiểu, <laughs> này nọ nữa thành ra mình đúng rồi.
Ồ! Ừm, nhiều khi bố mẹ nại thương con, à, "Cái chỗ như vậy thì không cần làm", đúng không? "Mày nghỉ đi cho tao" đó! Thì
Đúng rồi, <laughs> đúng rồi, khỏi cần làm ba mẹ nuôi. <laughs>
ừ, đấy, thì, ừ, nhưng mà cũng nà một cái trải nghiệm mà có khi nà sau này ấy khi mà va vấp vào đời thì cũng không thể nào tránh được những cái trường hợp như vậy, đặc biệt nà có nhiều cái trường hợp mà nó còn, ờ, nặng nề hơn ấy chứ, đúng không? Thì nó cũng nà một cái để mình vững tâm lý hơn rất là nhiều.
Ừm. Đúng rồi. Đúng r Ừm, cũng là một cái để mình học hỏi nữa.